بص الحقيقة كده، يعني أنا بيبقى عندي آآ فترات شغل كبي يعني كتيرة أوي وكبيرة أوي في اليوم، يعني أنا مثلًا ممكن أقعد آآ في اليوم يكون عندي، يعني محتاج مثلًا إن أنا أشتغل بتاع 8 ساعات مثلًا، أو 9 ساعات آآ في اليوم كله، فالحقيقة يعني الحقيقة بتبقى وقت كبير أوي في اليوم حقيقة، وكمان مع الوقت الكبير ده باكون محتاج إن أنا آخد استراحات تجدد لي الطاقة بتاعتي كده يعني، تحسسني إن أنا قادر أكمل الو الوقت ده كله وأنا وأنا باشتغل، آآ وتكون الاستراحات دي يعني فعلًا فعّالة وبت وبت بتفرق جامد في الطاقة بتاعتي. فلو تقدر تقول لي أو تديني نصيحة، إزاي أوازن ما بين الموضوع ده، لأن ساعات أنا بانغمس أوي في الشغل، وبانسى إن أنا آخد استراحات، وساعات إن أنا باخد استراحات كتيرة وما بتكونش ليها فايدة أوي في حتة الشغل، أو ما بتعُودش عليَّ بالطاقة المتجددة اللي أنا بابقى ع محتاجها.
يعني بصراحة طبعًا أنا فاهم شعورك ده، وإحساسك ده طبيعي فعلًا آآ اللي أنت مثلًا، يبقى مثلًا وراك مثلًا شغل مثلًا بس متقسم على فترات معينة، وبين الفترات دي بتبقى مثلًا آآ فترة تانية بتكون ب يعني بترتاح فيها، فزي ما بتقول يعني في فترات بتاخد فيها يعني وقت من الراحة كبير أوي، وفي فترة بتبقى واخد مثلًا وقت راحة يكون صغير، فأنا فاهم ده طبعًا كويس. بس عايز أسأل برضه حاجة كده في الأول، يعني عايز أعرف برضه مدة ال مدة مثلًا الأوقات بتاعة الشغل دي، أو اللي هو جلسة الشغل دي بتبقى مثلًا قد إيه، هل مثلًا فترات كبيرة والَّا قليلة؟
بُص، الحقيقة أنا باقعد مثلًا، آآ، يعني ساعة كاملة، آآ في الجلسة الواحدة، ما باقدرش إن أنا، يعني أقعد أكتر من كده، آآ، فباقعد مثلًا ساعة، أقعد أشتغل، آآ وأخلص مثلًا مهمَّة واحدة من المهمّات اللي عندي، لأن أنا بيكون عندي مهمّات كتير في اليوم، أنا باشتغل طبعًا، أ شغل حُر مع شركة م يعني بتدّيني زي مهام اعملها، حاجات مثلًا أبنيها، أ ممكن أصمِّم مثلًا مواقع، يعني بيكون شغل ليه علاقة بالبرمجة والحاجات ال اللي هي ليها علاقة بالتكنولوجيا، فابتدي مثلًا إن أنا أعمل، آآ، زي مهمَّة، وآخُد بقى يعني استراحة، ولكن أنا باحس إن أنا يعني، آآ ساعات الاستراحة دي بتمِد منّي جامد، فباضيَّع وقت جامد، ساعات باقعد أكتر في الشغل و أو ساعات بعد أقل في الشغل وما باقدرش إن أنا، يعني، أ أشتغل لوقت كبير، فأنا ما عنديش موازنة جامدة أوي، في حتِّة ال الشغل والإستراحة، ما باعرفش إن أنا أوزِن ما بينهم.
آه، فاهمك. فاهم طبعًا كلامك، اللي هو أنت مش قادر، أنت ت يعني تحقَّق توازُن كده بين الإتنين، أنت تشتغل عدد ساعات معيَّنة وتاخد مثلًا وقت راحة، آآ في وقت معيَّن برضه، بحيث إن الإتنين كده ما يدخلوش في بعض، فأنا فاهم ده طبعًا، بس برضه يعني عايز أعرف يعني، حاجة كده. أنت قبل كده مثلًا يعني، أنت أخدت بريك مثلًا صغير أو بريك مثلًا كبير، آآ إيه مثلًا بريك يعني مثلًا، إيه الشغل بقى اللي أنت بتنتجه أحسن، بعد أنهي بريك فيهم، اللي هو مثلًا أنت دلوقتي مثلًا خدت بريك صغير، فتنتج مثلًا شغل، يعني أفضل وتكون مركِّز أكتر، والّا لما بتكون واخد يعني بريك مثلًا أطول؟
آه، آه. لأ، الحقيقة لمّا باخد بريك صغيّر، لإن أنا لمّا باخد بريك طويل، بابتدي أفصِل عن الشغل شويّة، بابتدي إن أنا يبقى في صعوبة إن أنا أرجع تاني، لإن طبعًا باقعد بقى البريك الطويل ده مثلًا، ممكن تلاقيني باقعد على الموبايل، قاعد باسكرول بقى وما باعملش حاجة مهمّة، فطبعًا ده بيضيَّع وقت وبيستنزفني جامد أوي، وبالاقي إن أنا ما استريَّحتش بطريقة كويّسة، لأ، أنا آآ، لقيت نفسي إن أنا لسّه تعبان، لسّه حاسس إن أنا مُهلَك، لأن طبعًا الس وسائل التواصل الاجتماعي دي بت يعني ب من الحاجات اللي هي إيه، آآ، بت بتسبِّب إرهاق وكده، فهي بتستنزف طاقة أكتر ما هي بتجدد الطاقة بتاعتي.
أنت بتقسِّم. أيوه، فاهمك، طبعًا. أيوه، فاهمك طبعًا، وحاسس طبعًا ب يعني حاسس بمشاعرك دي وفاهم كلامك كويّس، اللي هو أنت يعني، آآ، وقت البريك مثلًا، إن هو يكون مثلًا كبير، فده طبعًا يعني بيفصِلك أو بيحسِّسك مثلًا بكسل كده إن أنت مش قادر إن أنت تشتغل تاني، ف فاهم ده كويّس. فبرضه، كنت عايز برضه يعني أسأل في حاجة كده، يعني لو مثلًا ضغط الشغل ده زاد أوي، أنت يعني في الوقت ده، أنت مثلًا بت بتزود وقت البريك اللي بعده والّا برضه هو نفس، آآ، مثلًا بريك مثلًا بيكون وقت معيَّن اللي هو، القليل ده؟
لأ، هو يعني أنا لمّا بالاقي حاجة زي كده، باسيب نفس الbreak عادي، عشان ما أتلخبطش عشان، ما أحسش إن أنا ي ما آه، ما أحسش إن أنا، يعني باغيَّر في الروتين أو كده، أنا باحب دايمًا يبقى كل حاجة يعني ثابتة أو كل حاجة في الوقت المحدَّد اللي أنا حاطُّه فيها، ما أحبِّش يعني أأجِّل حاجة أو ما أحبِّش إن أنا أزوِّد في الحاجة، ولكن ساعات بقى بسبب المشتِّتات أو بسبب إن أنا يعني، مش عارف إن أنا أضبَّط أوي الموضوع، طبعًا بيبقى غصب عني بالاقي إيه، الشغل مثلًا زاد، بالاقي الاستراحة زادِت عن آآ حدَّها اللي أنا حاطُّه، فبابتدي إن أنا أتدخَّل بقى، يعني بابتدي إن أنا أحاول بقى لأ، أ آخُذ موقِف وأحاول إن أنا أوازِن ما بين الحاجتين. فأنا برضه عايز منك نصيحة عشان تقول لي يعني، إزاي إن أنا أقدر إن أنا أتصرَّف في المواقف دي.
مفهوم. فاهم، يعني فاهم وجهة نظرك للموضوع ده، آآ، بس برضه يعني عايز أسأل كده سؤال أخير كده ونشوف بقى إيه حلول الموضوع ده، تكون كده بسيطة وحلوة. آآ، كنت عايز أعرف يعني، أنت بتعمل إيه برضه في وقت الاستراحة بتاعك ده، أنت لو تكون واخد بريك أو حاجة، بتعمل مثلًا يعني حاجات مفيدة، هل مثلًا بتستريح مثلًا، اللي هو بتقعد مثلًا على الموبايل أو حاجة، بتعمل إيه؟
آه، آه، أكيد. يعني لمّا بيكون جنبي الموبايل، الحقيقة باقعد عليه، باقعد مثلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، باشوف مين بعت لي إيه، ممكن مثلًا أتفرّج على مواقع مثلًا، أو الناس اللي أنا باحبهم بينزّلوا إيه على ال السوشيال ميديا والموبايل، آآ ما باعملش حاجة الصراحة مُفيدة أوي أو يعني بعيدًا عن الموبايل، بس لو أنا بعيد عنّه باكل غالبًا يعني، فأنا ما أعرفش اللي أنا باعمله ده، يعني ممكن يكون مُفيد شوية لل للي أنا لروتين عملي والّا مؤذي؟ أنا مش عارف.
أيوه، هو، يعني بصراحة طبعًا يعني أنت باين عليك يعني شخص مجتهد في شغلك برضه، تحاول أنت تنتظم، بتدّور برضه لحلول بحيث إن أنت ما تِهملش في شغلك برضه، وما تِهملش برضه فى راحتك وكده. آآ فده طبعًا حاجة كويسة، بس يعني كنت عايز أعرف يعني أنت آآ أنت برضه لقيت يعني حلول، جربت أنت أصلًا تعمل حَل أو كده والّا ما جربتِش؟
ن جرّبت إن أنا يعني أبتدي إن أنا أفكر في حاجات أو أسأل حد أعرفه، آآ إ إزاي مثلًا أستغل ال أ أستغل الإستراحة، إن هي تشحن لي طاقتي أو إن هي تخلّيني- اسمه إيه ده- أقدر إن أنا أكمل ال ال الشغل المُكثف اللي عندي بعد كده، أو الفترة ال اللي أنا هاقعدها عشان أبتدي إن أنا أشتغل على المشروع اللي أنا شغال عليه. آآ وهو اقترح علىَّ إن أنا أبتدي حاجة زي الYoga، بس أنا ما دخلِتش دماغي أوي، يعني جربت كده فعلًا، وابتديت إن أنا أعملها لمدة كام استراحة، ولكن ما ما حسيتش بفرق وحسيت بالعكس إن هي ضيعت لي وقت أكتر لأن هي بتاخد وقت كبير، فابتديت إن أنا أمد الوقت الإستراحة بتاعي، فطبعًا جه عليَّ بالسلب إن أنا الشغل بتاعي قَل. فحقيقة يعني كانت إقتراح فاشل بالنسبة لي.
أيوه، فاهمك طبعًا، اللي هو أنت يعني جيت تجرَّب مثلًا حاجة آآ، زي اليوجا إنّها تفصلك مثلًا شويّة، أو ت يعني تزود طاقتك ل بحيث أنت ترجع آآ تشتغل تاني بنشاط وكده فلقيت إنّها بتضيَّع وقتك وكده، فطبعًا فاهم ده كويّس، بس عايز أقول لك كده اللي هو يعني حاجة زي كده مثلًا أنت بتاخد يعني أنت شغلك مثلًا عبارة عن تاسكات معيّنة بتاخد عدد ساعات معيّنة آآ، وبتحاول أنت تفصل بعد كل بعد كل مثلًا آآ فترة أنت بتشتغل فيها، فأنا شايف برضه ان أنت حاجة زي كده تبدأ تعمل يعني جدول ليك تكون كده منظّم، آآ تبقى أنت مثلًا عارف أنت هتشتغل النهارده هتعمل مثلًا كام تاسك هتشتغل مثلًا كام ساعة، بحيث إن أنت تبدأ تحدِّد وقت لكل حاجة فيها، إن أنت يعني خلاص أنت ليك مثلًا آآ، هتشتغل مثلًا ساعة أو ساعتين خلاص، أنت تحدد وقت برضه للبريك بتاعك آآ ممكن برضه تعمل مثلًا زي منبّه أو حاجة لوقت البريك بتاعك خلاص ده وقت البريك بتاعك تبدأ ان أنت تاخده، وبرضه مع نهاية البريك طبعًا تعمل منبّه بحيث إن خلاص يعني ده الوقت بس اللي أنت ه يعني آآ، هتقعد بريك اللي هو هتاخده يعني بريك ليك، بحيث ان أنت طبعًا ما تزيدش طبعًا في الوقت، بحيث أنت ما تتعطلش زي ما أنت بتقول آآ، أنت لمَّا بتاخد بريك أطول أصلًا ده بيك يعني بيخليك تكسِّل فلأ خلاص إحنا نبدأ نحافظ على آآ، نبدأ نحافظ على وقت بريك يكون كويّس مش كبير ولا صغيّر يكون متوسط كده، وتحاول برضه يعني في وقت البريك ده تعمل برضه حاجة يعني يعني تريحك، حاول مثلًا تعمل مثلًا تمارين تنفّس كده هتلاقيها مثلًا تمارين تنفس صغيّرة كده هتلاقيها برضه بتساعدك، حاول مثلًا ان أنت آآ، يعني عشان برضه ما تحسِّش بالملل أو حاجة تبدأ أنت تغيَّر البيئة اللي أنت فيها شويّة ممكن مثلًا تبدأ تشتغل في مكان تاني آآ، في البيت عادي تشتغل بس في مكان تاني، بحيث ان أنت ما تزهقش أو اللي هو تكسِّل كده يعني، هل حاجة زي كده ممكن تنفع معاك؟
آه. صح. آه، آه. آه، يا آه. هو الحقيقة لأ، يعني اللي أنت قُلته ده حاسس إن هو كويس يعني، لو أنا ابتديت إن أنا آآ، يعني أعمل تمارين ابتديت إن أنا يعني أضبط منبّه، عشان يبقى الموضوع محدّد، أحط جدول بحيث إن الموضوع يكون آآ، معروف إيه المواعيد اللي أنا باخد فيها استراحة، ما يبقاش الموضوع يعني داخل في بعضه وكده، آآ، حقيقة أنت قُلت آه أنت قُلت حاجات فعلًا كويسة جدًا، بس أنا يعني ساعات بقى بتبقى مشكلة في الشغل، يعني ساعات إن أنا بالاقي إن الشغل كبير اوي، بالاقي إن أنا محتاج أشتغل لفترات كبيرة اوي، وأسهر بقى وطبعًا ده بيسبب لي يعني قلق في النوم وبالاقي إن أنا يعني حتى النوم اللي أنا عايز أرتاح فيه مش عارف، فإزاي مثلًا حتّة زي حتّة النوم دي ابتدي إن أنا اعالجها بحيث إن أنا آآ، يعني أكون مف يعني عندي طاقة إن أنا أستريَّح وطاقة إن أنا يعني حتى أشتغل، لإن أنا باصحى بالاقي نفسي يعني الطاقة بتاعتي برضه خلصانة.
ما يكونش عشوائي. يعني بصراحة طبعًا، إحساسك ده طبيعي وأنا فاهمُه كويس، بس عايز أقول لك برضه يعني أنت موضوع النوم ده مأثّرعليك وكل حاجة تمام، يعني ممكن بقى تبدأ إن أنت تحلّ الموضوع ده بإنّك خلاص تبدأ إن أنت تشتغل بدري شوية، مش شرط إن أنت لازم تبدأ أنت أنت أنت دلوقتي بتقول إن أنت بتشتغل أصلًا يعني في البيت، طبعًا وعمل حُرّ وكده، فأنت يعني قدَّامك عدد ساعات يعني تقدر تشتغل في أي وقت، فأنت ممكن مثلًا حاجة زي كده تبدأ إن أنت تشتغل يعني شوف مثلًا أنت كنت بتشتغل الساعة كام تبدأ مثلًا آآ، تشتغل قبلها بساعتين أو ب3 ساعات، بحيث برضه إن أنت اليوم يعني اليوم اللي هييجي مثلًا يبقى فيه ضغط فيه شغل بحيث إن أنت آآ، هتُقعد وقت أكتر عشان ده ما يأثّرش على نومك، لأ يبقى أنت ت يعني تشتغل بدري شوية وتشوف بقى لما تخلّص بالليل إمتى لو كنت مثلًا بتعمل يعني آآ، عندك مثلًا شوية هوايات آآ، كذا هواية يعني مثلًا بتعملهم، تُخرج مع صُحابك آآ، بتضيَّع وقتك مثلًا بعد الشغل في أي حاجة، بتمسك الموبايل مثلًا، الحاجات اللي بتشتِّت دي، تبدأ إن أنت تقلِّلها شوية في الكام يوم بس اللي هيبقى فيهم شغل يعني شغل كتير شوية أو في ضغط عندك في اليومين دُول، تبدأ إن أنت تخفِّهم وبعد كده ترجع لحياتك تاني، وطبعًا لمَّا ال يعني لمَّا الشغل يبدأ يزيد طبعًا، آآ، أنت هتكون بقى محدد طبعًا يعني Timer لكل حاجة كده آآ، وبحيث إن يبقى ك تبقى ماشي برضه على نفس الجدول، بس خلاص الجدول اللي أنت كنت عاملُه كنت بتعمله الأول إيه لشغلك اللي هو شغلك المنتظم، إنما في أيام العمل بقى اللي هو إيه تكون أزيَد وكده، تبدأ إن أنت تزَود برضه يعني الوقت ده هتبدأ تعدِّل الجدول بتاعك في خلال اليوم أو اليومين دُول بحيث برضه إن أنت ما تحسش إن الجدول بتاعك دخل في بعضه، لأ انت تبقى عارف إن اليومين دول دول اليومين اللي هيبقى فيهم شغل زيادة أو أنت عارف النهارده هيبقى في شغل زيادة، فأنت خلاص اللي هو بحيث إن أنت تكون مهيأ لنفسك إن أنت هتشتغل النهارده أكتر، تبدأ إن أنت تنام بدري شويّة
آه. آه، آه. آه، يكون قابل للتغيير يعني قصدك آه، فاهم قصدك وآه يعني فعلًا آآ، لازم يكون التغيير ده مطلوب وحتِّة إن أنا اصحى بدري دي وأخلَّص ال آآ، يعني اللي أنا المفروض مطلوب مني ده الشغل بدري، دي حلوة اوي عشان ما اسهرش بالليل، بجد النصيحة اللي أنت قدّمتها دي بجد شكرًا، حلوة اوي وأنا هابتدي إن أنا اطبقها فعلًا.
آه، بالضبط كده. العفو طبعًا، لا شكر على واجب.